Du, ich habe da mal 'ne Frage. Vor allem heute ist es ja, sage ich mal, vielleicht schwerer, das Ganze mit im Alltag ein zu integrieren. Und zwar: Wie wichtig ist dir denn Zeit in der Natur?
Mhm. Also, äh, Zeit in der Natur ist mir tatsächlich unheimlich wichtig. Das ist so der Ort, wo ich mein mein Akku so richtig auflade, muss ich sagen und wieder zu mir zu mir selbst finde. Ja.
Mhm. Ja. Ach, interessant, okay. Dann war das schon immer, sage ich mal, der Ort oder 'ne Sache, wo du deinen Akku aufladen konntest oder hast du es irgendwann erst mit dem Alter entdeckt, mit dem mit der Zeit, mit dem Alltag oder ja, war das schon immer sowas, was in dir geschlungen ist?
<chuckles> Mhm. Äh, ja, also, e erstmal möchte ich gerne so dieses Bild so 'n bisschen, äh, zurecht führen. Also, wenn ich sage: „Ich mag Natur." Meine ich jetzt nicht, dass ich so, wie so 'n wie so 'n Pfadfinder, 'n "Naturburschi", durch 'n Wald hüpfe. <laughs> So so 'nen einfach, dass dass mir das wirklich g sehr sehr gut gefällt und sehr gut tut. Und das ist eigentlich seit meiner Kindheit so. Also, m
<giggles> <chuckles> Ja, ja, ja. <chuckles> Mhm. Okay.
Ja, ich bin nahe ne, ja doch in einer g deutschen Großstadt aufgewachsen, n so am am Stadtrand, mhm, und da gabs noch richtig viele richtig viele Felder und Wälder und alles Mögliche. Und da war ich mit meinen Freunden immer unterwegs. Das war noch vor den Smartphones. <chuckles> Und ich habe ja, ja das gibt's noch, da haben noch dies die Dinosaurier gelebt, ja? Ähm. <chuckles>
Mhm. Ja. Mm, was? <chuckles> Ah, krass! Schwarz-weiß war alles das, oder, damals? <chuckles> War da alles in schwarz-weiß oder gabs da die Farbe schon?
Wie wie bitte? <chuckles> Ja, da gabs natürlich schon die Farbfernseher, aber aber die Handys noch nicht, ne?
<snorts> <chuckles> Ja, ja. <chuckles>
Äh, ja, und wir sind dann hm, ja, tatsächlich haben wir in der Natur uns viel, äh, beschäftigt, haben da so Baumhäuser gebaut und all sowas, was man so gemacht hat als Kind, ja.
Mhm. Ach, interessant, okay. Ah, Baumhäuser, das ist ja auch 'ne coole Aktivität. Das heißt, du hast damals sehr viel auch in der Natur verbracht, vor allem, weil du halt, sage ich mal
N unmittelbare Natur vor deiner Haustür hattest. Wart ihr dann auch in Wäldern, sage ich mal. Viel habt ihr rumgespielt, oder wie sah es noch damals aus?
Genau. Hm. Ja, genau all solche Dinge haben wir tatsächlich gemacht. Also, wir hatten so eine richtige, äh, Kindheit aus dem Bilderbuch, wo wir dann in den Wäldern waren, auf den Feldern, und dann, wie gesagt, 'n Baumhaus gebaut, 'n Floß haben wir gebaut, und damit auch gekentert, ja, tatsächlich. <laughs> Äh, Pfeil und Bogen haben wir gebaut, geangelt, ach, irgendwelche Kaulquappen und Eidechsen gefangen all solche Dinge, mhm, und daher dadurch kommt so diese diese äh, mm, diese Erinnerung an w an ein wirklich an wirklich eine schöne, unbeschwerte Zeit, hm, und diese Verbindung mit der Natur, die ich, hm, bis heute mir mir aufrechterhalten habe, ja.
Mhm. Ach, geil! Ja. Mhm. Mhm. Ach, interessant. Ja, okay, und genau, dann sage ich mal mit dem älteren oder mit dem späteren Alter. Wie sah es denn dann da auch mal aus? Hast du dann irgendwie den touch zur Natur verloren gehabt, sage ich mal, im großen und sage ich mal, ja, busy Alltag in der urbanen Stadt oder wie sah es denn da aus? War 's immer noch Ausgleich.
Ja, äh, ja. Ja, äh, tatsächlich. Also teilweise für ein für einige Jahre hatte ich so diesen Bezug, hm, zur Natur als Kraftquelle so 'n bisschen verloren. Einerseits, weil ich in der Innenstadt wohnte, und da ist einfach w wenig Natur. Und selbst wenn du da 'n Park hast, weißt du, der ist dann relativ klein und dann hast du da, äh, Straßenlärm und viele Menschen und so, also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit 'nem Wald am am Stadtrand, hm, und der 2. Grund ist eben einfach, ja, wie du schon sagst, ne, busy urbanes Leben, hm, da blieb dann einfach auch nicht viel Zeit zum Abschalten. Ja.
Mhm. Mh. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm okay
Und
Und wann hast du's dann für dich oder hast du's dann erstmal gemerkt, dass dir das gefehlt hat? Weil, manchmal merkt man das auch gar nicht, und es fällt einem im Nachhinein auf: „Ah, dieser, hm, integrale Part, sage ich mal, in meinem Leben, war dann doch tatsächlich schon wichtig. Und ich habe es gar nicht gemerkt.“
Ja. Mhm. Ja, ganz genau. Also, zu dieser Erkenntnis musste ich aber <chuckles> auch erstmal durchdringen. Ich habe ich habe gemerkt: „Ja, ich habe jetzt 'n tollen Job, der auch angesehen ist und der auch gut bezahlt wird und auch 'n teures Auto und auch 'ne teure Wohnung. Aber irgendwie ist so mein mein Akku innen drin leer und irgendwie füllt mich das irgendwie überhaupt nicht aus und irgendwas stimmt hier nicht.“
Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Und
Und wie hast du dann, sage ich mal also klar, du hast dann erstmal gemerkt, okay, irgendwas fehlt dir da. Es ist ja dann, dass hm, das alles, was du hast, was ja eigentlich, sage ich mal, objektiv in dem Sinne gesellschaftlich, ja, als erfüllend angesehen wird, dich nicht erfüllt hat und du irgendwie innen drin da 'ne Leere hattest. Wie bist du dann vorgegangen?
Mhm. Ah, hm, ja, wie w bin ich vorgegangen? Ich habe wirklich dann mir mal tatsächlich mal 1 oder mehrere Wochenenden Zeit genommen, wo ich dann auch wirklich gesagt habe zu meinen Freunden und zu meiner Partnerin: „So, ich brauche erst mal Zeit für mich. Ich muss mal irgendwie, äh, mich mal mit mir mit mir selbst beschäftigen.“
Mhm. Hm, ja.
Mhm, bin dann glaube ich, auch mal 1 Wochenende alleine sogar weggefahren, an an die Ostsee. Äh, und habe dann wirklich systematisch auch so 'n paar Bücher dabei gehabt und mal geguckt, so: „Okay, wieso wie kann das eigentlich sein, dass du hier wie mit 'nem teuren Sportwagen ins Hotel fährst, an der Ostsee und irgendwie trotzdem irgendwie unglücklich bist mit deinem Leben? Das kann irgendwie oder Moment nicht nicht unglücklich, sagen wir mal, irgendwie nicht erfüllt.“
Mhm. Ja. Ah, okay. Ja.
Hm, da konnte ich dann zum Glück noch auf so 'n paar Dinge zugreifen, die ich auch an meiner Hochschule gelernt habe und dann habe ich so gemerkt so: „Okay, eigentlich fehlen mir die Dinge, die mir als Kind immer Freude bereitet haben, wie zum Beispiel die Natur.“
Mhm. Okay. Interessant. Das heißt, du hast gemerkt, okay, die Natur ist tatsächlich das, was dir auch fehlt. Das war auch der 1. Gedanke dann in dem Sinne, oder wie?
Ja, grundsätzlich Dinge, die mir Energie geben, wo wobei Natur wirklich 'n großer Aspekt war. Und dann wurde das sehr schnell immer klarer in meinem Kopf und ich dachte so: „Okay, ja, gut okay, dann musst du halt mehr von den Dingen machen, von denen du weißt, die machen dich glücklich, und weniger von den Dingen, von denen du weißt, die erfüllen dich irgendwie nicht.“
Mhm. Mhm. Die macht dich unglücklich. Ja.
Hm, ja, <chuckles> und ja so ist mir eig eigentlich diese diese Wichtigkeit der Zeit in der Natur immer mehr bewusst geworden, und ich konnte mein Leben mehr in diese Richtung lenken.
Mhm. Ach, interessant, okay. Und wie hast du es dann oder wie bist du das Ganze da angegangen? Hast du dann bewusst, sage ich mal Spaziergänge im Tag eingebaut, wo du dann dann in der Natur rumspazierst, oder wie sah es denn noch aus?
Mhm. Also tatsächlich habe ich dann, äh, bei mir in der in der Nähe 'n Tennisverein gefunden, der ziemlich in so 'n ja, in so 'n Waldgebiet praktisch gebaut war. Habe mich dann da direkt mal ange angemeldet also Tennis habe ich schon immer so 'n bisschen gespielt, aber ich hatte ich hatte, ähm, ja, dann bin dann Vereinsmitglied Mitglied geworden, habe, äh äh, dann auch Trainingsstunden genommen, 3 Mal die Woche, und bin dann eigentlich immer nicht als Pfadfinder, aber auf dem Tennisplatz dann durch den Wald gehüpft, sozusagen. <laughs> Und ja, das hat mir dann schon echt richtig richtig Energie gegeben. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ach, geil. <laughs> Ja, ja. Okay, du hast dann gemerkt: Ach, das gibt dir Energie, wenn du jetzt, sage ich mal, da durch den Wald hüpfst. Und hast du es dann auch weiterhin dann irgendwie verstärkt gemacht, um nochmal sage ich mal, mehr Energie rauszuholen, oder? Wie sah das denn da aus?
Ja. Ja, gen ja, also, ich habe das gemacht und ich habe halt gemerkt, das tut mir halt richtig gut. Aber ich habe auch gespürt, es ist immer noch zu wenig Natur. Es ist immer noch zu wenig Zeit in der Natur und immer noch zu viel Arbeit und zu viel anderes Gedöns, das ich gar nicht will. Mhm und
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Okay, und du hast dann trotzdem gemerkt, du hast jetzt diesen Ausgleich gehabt sage ich mal mit der Natur. Es ist dir zu wenig und du musst es auf jeden Fall erhöhen. Und wie hast du es dann auch gemacht? Weil ich meine, du hattest ja auch, wie du ja gerade gesagt hast, 'n vollgepackten Alltag. Das ist ja auch immer schwer, da diese Balance zu finden oder auch mal Abstriche zu machen.
Genau. Ja. Ja. Ja. Tatsächlich habe ich dann angefangen, freiberuflich zu arbeiten, hm
Ach, krass, okay.
und bin tatsächlich in 'n kleines Häuschen aufm Lande gezogen, kleines altes Häuschen, äh, das eben das ich eben mit meiner freiberuflichen Tätigkeit bezahlen konnte. Und, ähm, ja, bei diesem Häuschen auf dem Lande, da gab's eben Wälder und Flüsse und so. Und dann habe ich meine, ähm meine freiberufliche Tätigkeit eben ausgeübt täglich, aber auch keine 8 Stunden, sondern vielleicht nur 4 oder 6. Hm, und bin dann praktisch täglich, äh, in den Wald spazieren gegangen. 'N Hund hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch, ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Und so hatte ich diese Verbundenheit wieder, hm, von der ich ja schon wusste, dass sie mich erfüllt und meine Akkus so auflädt, ja. <chuckles>
Ach, krass. Ja, das heißt, du hast wirklich dann von 0 auf 100 direkt sage ich mal, das Ganze, äh, umgesetzt.
<chuckles> ,ähm
War es dann wie du hast das jetzt vielleicht so leicht erklärt, sage ich mal, ne? Und gesagt: „Ja, ich habe meinen Job gekündigt, 'n Häuschen gesucht.“ Wie lange ging dieser Prozess? Weil das war, äh, es es es hört sich ja jetzt schon nach mehr an, <chuckles> sage ich mal.
Ja. <giggles> Ja, äh, darauf gehe ich natürlich gerne ein. Tatsächlich hat das länger gedauert. Das war das war nicht von heute auf morgen, das hat, äh, also, äh, ja, also, wahrscheinlich so 1, 2, Jahre gedauert. Also dieser Transfer aus der Großstadt in die Freiberuflichkeit, auch der Umzug, weil s du hast ja auch die Kündigungsfristen und alles. Da musst du da auf der Arbeit hast du Kündigungsfristen, mit der Wohnung hast du Kündigungsfristen. Bis du in das Haus einziehen kannst kannst, hast du Fristen und so. Also, das hat schon dann irgendwie, ja, gute 2 Jahre gedauert. Aber ich wusste ja genau, wo ich hin will, hm, was mir wirklich wichtig ist, nämlich unter anderem die Natur. Und das hat einfach einen unheimlichen Antrieb mir gegeben, allein schon diese Vorfreude auf das, was kommt.
<chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Aha, das du weißt jetzt, ja.
Hm.
Okay, krass. Und genau, du hast ja gesagt, du hast dann wirklich 'n kompletten 1 80 gemacht von deinem Leben, sage ich mal, ne? Und hast dich dann in die ts Natur zurückgezogen. Wie sieht denn oder wie war denn dein Leben, als du dann angekommen bist, in dem Häuschen?
<chuckles> Ja, das war mein Leben war, also, mega mega, äh, cool und ist's auch noch. Ähm. Ei ei Ja. Also, ein einfach, ja, hm, ja, einfach mehr ich sein zu können. Also, ich ich denke, hm, die Kernaufgabe eines jede jeden Lebens ist es und so sagt es auch die Psychologie, dass man sich das Unbewusste bewusst machen muss. Also, was will ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Ähm. Und das dann praktisch ausleben. Und in meinem Fall ist das halt ein wesentlicher Teil ist, äh, diese Verbundenheit mit der Natur. Ich gehe auch dann fast täglich da zum Fluss und so und ja, laufe so: „Dödö“ oder jogge am Fluss entlang. Und ja, das gibt mir auf jeden Fall was.
Ah, okay, du bist immer noch da? Ah. Okay, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, interessant. Da wollte ich auch gerade fragen: „Wie sieht dein Alltag jetzt denn gerade aus, sage ich mal. Wie groß ist denn der Teil, der der Natur gewidmet ist, oder wie sieht der einfach aus?“
Ja, also, im Großen und Ganzen sieht mein Alltag derzeit so aus, dass ich, ähm, nicht allzu früh aufstehe. Sondern so wie mein Biorhythmus das für für für gut hält. Ja, dann arbeite ich halt so weniger als 8 Stunden pro Tag und mache auf jeden Fall mindestens 1 gravierende Pause, wo ich dann auch Richtung Wald, äh, spazieren gehe oder mitm Rad fahre, mhm, und zum Fluss und so. Und einfach, ja, das ist so meine meine Pause. Diese Erdung einfach, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, ja. Mhm. Ach, krass. Und du hast ja auch gesagt, Radfahren, also, du verbindest es jetzt auch es ist nicht immer dasselbe, dass du jetzt irgendwie den durch den Wald spazieren gehst, sondern dass du auch mal Rad fährst, joggst oder
Genau. Ja, genau.
Okay.
Ja. Und dann habe ich natürlich noch me noch meine Familie und so und Freunde. Und ja, das passt so echt gut. Also, wenn wenn man so man selbst sein kann und sich dann auch noch so ja, ich mache halt so verschiedene freiberufliche Tätigkeiten. Wenn man sich dann auch noch die Kunden und die Tätigkeiten so 'n bisschen aussuchen kann. Das schockt schon, so muss ich sagen. Ja.
Hm ja, ja. Und wie sieht 's denn auch im Winter aus? Weil das ist ja dann stelle ich mir ja schon v vor. Ja, heute, genau, heute. <laughs>
<chuckles> So jetzt. <chuckles> <chuckles> Ja, al äh, kalt sieht das aus, ne? <laughs> Aber es gibt bei mir
Hm ja, das stimmt. Aber hält es dich ab <chuckles>
Von der Natur? Äh, ne, habe ich auch so 'n so 'n genialen Trick. Und zwar gibt 's bei mir in der Nähe, mhm, so einige große, mhm, Schwimmbäder mit Saunaanlagen. Und die sind auch so ins Grüne gebaut. Und und natürlich ist es natürlich nicht cool, bei 0 C draußen rumzulaufen. Aber wenn du natürlich in die in so 'ne Therme gehst und noch in die Sauna gehst und richtig aufgeheizt bist, dann kann man sich auch durch mal durchaus mal 'ne 1/4 Stunde in 'n Garten oder so begeben und mal einfach chillen, und ja, <chuckles> trotzdem die Natur aufsaugen.
Ja. Ah. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah, das ist g. Ja, ja, ja. Das heißt, du verbindest es auf jeden Fall dann auch mit dem Warmen und das hält dich nicht davon ab, jetzt die Natur sage ich mal nicht zu
Ja.
Ja <chuckles> begehen.
Ja, auf jeden genau. Ganz genau. Ja, das wäre auch so die kleine Zusammenfassung, die ich noch, äh, geben würde über über mein Leben halt, ähm.
Mhm.
Natur ist mir mega wichtig, äh, das gibt mir Kraft. Und ich wünsche einfach jedem Menschen, sich mal derart reflektiert mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das geht eben gut über die Kindheit. Zu erkennen: Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Was gibt mir wirklich Kraft? Und wovon will ich mehr? Und wie kann ich das in meinem Leben unterbringen?
Ja. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Wenn du aber auch sagst, du bist da z oft in der Natur, bist du je wirklich jeden Tag in der Natur oder gibt's auch Tage, wo du mal aussetzt?
Äh, ja, also ich falle halt ausm Haus und stehe halt echt auf dem Feld so praktisch. Also ja, ich bin jeden Tag so 'n bisschen in der in der Natur. Also
Mhm. Ah okay, weil du einfach schon in der Natur wohnst, in dem Sinne.
I Ja, oder an der Natur dran, ja, ja, ja. <chuckles> Also, es lässt sich nicht es lässt sich nicht vermeiden, irgendwie Gras und 'n Baum zu sehen oder so, sage ich mal. Ah.
Ja. <chuckles> Mhm. Könntest du vorstellen, wieder in 'ne urbane Stadt zu ziehen, oder ist es wirklich, dass du sagst, dass es f hm: „Kommt nie wieder in der fr in Frage für mich?“
Ja also, ich finde, das ist 'n spannender Abschluss. Und ne also, aktuell kann ich mir das kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich möchte so weiterleben, wie ich aktuell lebe. Ja, war auch für mich jetzt 'n spannendes Gespräch, das mal so zu wirklich zu erkennen. Und das hat meine Meinung, äh, für das, was mir wichtig ist im Leben eigentlich nur noch verfestigt. Also vielen Dank dafür.
Mhm. Ja, ebenfalls, hat mich sehr gefreut mit dir über- sage ich mal- diese Erkenntnis zu reden noch mit deiner Zeit in der Natur, wie es für dich steht und auch den interessanten Sprung da in dein Leben <chuckles> mitzubekommen, dass du halt wirklich das urbane Leben direkt dann so aufgegeben hast für die Natur, aber das Wichtigste ist, dass es dir gut geht und, dass du auch spaß dran hast. Hat mich gefreut.
<chuckles> Ja, ich danke dir vielmals. Cool. Bis dann. Tschau.
Bis dann. Tschau.